Hmm, siguro yung nag-long drive kami nung mga barkada ko papuntang ano, ah, from Manila to ano, to Baguio, 'yan. <scoffs> Kasi biglaan yun, eh, 'no, kaya para sa akin memorable yung ano na yun, kasi, ah, hindi siya planado, kumbaga nag-chat lang yung isa kong tropa, 'no, sa GC namin. Kumbaga, tinanong niya kung sino yung ano, ah, gustong sumama papunta ng Baguio, gan'yan. Kumbaga, kung sino yung mga may kanya-kanyang sasakyan, eh, magdala na kasi nga pupunta ng <scoffs> Baguio. So, nagkataon naman no'n na wala akong lakad, wala akong trabaho, day off ko tapos 'yon, parang isa ako doon sa sumama. Sabi ko, "Sige, pre, puwede ako," ganyan. So, ayun memorable siya kasi wala lang, di ko expected na mangyayari yun, eh. Tsaka hindi ko nga rin expected kung bakit ako umuo, eh, 'no. Parang nagulat na lang din ako, napa-oo ako. Kasi parang iniisip ko na kailangan ko rin pala mag-unwind, gano'n.
Oo. Hmm. Mm. Hmm. <chuckles> Ayan, oo, at lalo na, wala kang trabaho nung araw na yung day off mo yata, 'no? Ayan ba? Oo, saktong-sakto nga, eh. Ayun ba, ano, gaano kayo katagal doon nung pumunta kayo kasi nga biglaan, eh, tumagal ba kayo ng ilang araw, gan'yan?
Mm, saktong-sakto, mm. Hmm. Ano lang, parang ano lang din, parang nag-ano lang din kami, parang whole day lang din kami dun, eh, kasi nga parang biglaan lang din. Pero yung whole day na yun kasi madaling araw naman kami bumiyahe. Kumbaga, kinaumagahan, nandun na rin naman kami, 4 na oras din kasi yung parang pinaka-total nung drive namin kasi nga iba ng galing pa ng south, <chuckles> ganyan, di na napunta na kami dun, di gala na kami, punta na kami dun sa mga tourist spots na puwedeng i-offer ni Baguio di gan'yan, nagpunta na kami ng mga tawag dito? Yung sa, ah, yung sa park mismo yung tawag nila dun, yung sa park? Oo, ’yan ’yung sa Burnham Park, ’yung puwede kang mamangka, gan'yan, puwede kang magbisikleta, puwede kang bumili ng mga pagkain, kagaya na lang ng strawberry taho, ayan. Kumbaga, nakakatuwa lang kasi kahit papaano, hindi ko nga expect, parang hindi nagsisink-in sa akin na nandito na kami kasi biglaan lang. Eh, wala pa kaming dalang damit, parang ang dala lang namin talaga mga sarili lang namin tsaka ’yung sasakyan, parang ayun.
Ah, oo. Hmm. Oo, balikan na yun, 'no? Mhm. Burn Burnham Park. Oo, 'yan. Ay, nakapun oo. Ayan, oo. <chuckles> Oo, paano 'yong lamig nung time na 'yon? 'Di ba kayo nilamig, kasi 'di ba kung 'yong ibang tao nga talagang pinaghahandaan para makapunta sa Baguio, kayo talaga'y napakaano n'yo naman ang gagaling na na na ano na 'pag pla wala nang plano-plano, kumbaga naka naisakatuparan agad ng biglaan. Hindi ba kayo nilamig ng time na 'yon, kasi medyo malamig doon, 'di ba 'yong klima.
Ah. Oo. <chuckles>